Di solito cosa fai per entrare in uno stato di flow?
Eh, allora lo stato di flow è uno stato in cui desidero veramente esserci sempre. Però, appunto, è è abbastanza difficile molto difficile e ve entrarci, di solito succede un po' a a caso, perché non non l'avevo mai fatto proprio in modo cosciente, no, ma mi è capitato per puro caso. Di solito m m mentre creavo perché io faccio musica sono un artista, un produttore, un u u un cantante, uhm, magari proprio facendo canzoni in studio mi è mi è successo parecchie volte, uhm, entrare comunque nello stato di flow. Sennò in altri i i in altri momenti. Ti dico proprio mentre lavoro, quindi mentre faccio qualcosa, non non importa cosa, p dalle pulizie quotidiane a proprio lavorare al computer, mi succede certe volte di entrare in quello stato di concentrazione assoluta, dove magari riesco anche a fare le cose veramente bene, e il tempo sembra che voli.
Mh-mh. Okay. Okay. Sembra un po' dilatarsi. Quindi per te, mhmm, lo stato di flow significa viversi il momento c al c completamente nel presente?
Sì, esatto. È come se in quei momenti, mhmm, poi studiando e analizzando le mie esperienze ho capito che, uhm, nello stato di flow era come se f fossi andato via dal mio corpo, fossi uscito, andato in un altro posto, no, ne <chuckles> nello spazio, mhmm
Mh-mh. Sì, sì, sì. Eh, è un po' indescrivibile la sensazione. Posso immaginare. <chuckles>
Esatto. In u i i in un luogo dove lì potevo prendere tutte le risorse necessarie che a a appunto di cui avevo bisogno per poter portare a termine i miei obiettivi in quei momenti, no, poi
Ma delle routine ce l'hai, in particolare? Oppure ti ci ritrovi a caso?
No, adesso sì. Perché come dicevo prima m mi è successo a caso, è stato sono stati momenti molto sorprendenti e profondi che chiaramente mi hanno poi fatto, uhm, porre delle domande, no, mi sono chiesto, ma, cioè è veramente incredibile entrare nello stato di flow. Uhm, prima di tutto non sapevo neanche come si chiamava in realtà p quel quello stato, poi ho scoperto su internet che si chiama stato di flow, dopo che ho scoperto che si chiamava così ho detto: "Okay è incredibile v come faccio a a rientrarci?" E studiando un po', uhm, proprio dal lato, uhm, della neuroscienza e della psicologia ho ho capito che praticamente si deve entrare proprio in un in uno stato di equilibrio tra la mente, il corpo, uhm, l'anima e anche, ehm, la la sfida, quindi l'obiettivo e il potenziale che si ha. Quindi tutti ques tutte queste cose, uhm, devono essere in perfetto equilibrio per poi entrarci e dare il massimo, quindi.
Mh-mh. Erto. E, a te capita di, uhm, non trovare questo equilibrio a volte durante la giornata, e come fai a ritrovarlo, quando hai bisogno di entrare in uno stato di flow?
Eh, mi eh mi mi capita spesso di non essere ne nello stato di flow. Prima mi hai chiesto se ho delle routine, o m d riguardo a questo ho delle routine, uhm, per esempio, non so, di fare ogni giorno, uhm, un allenamento, uhm, a casa proprio di calisthenics, se c'è brutto tempo lo faccio in casa sennò fuori, uhm, in un parco. Uhm, però comunque allenarmi, mangiare bene, dormire bene e, uhm, una volta che ho risolto i miei bisogni principali proprio di di essere umano esatto, per per sopravvivere, uhm, inizio
Mh-mh. Fisici? Puoi dedicarti alla mente.
Esatto. E con la mente mi metto o comunque spesso ad ascoltare musica, quindi inizio la giornata proprio, uhm, ascoltando musica. Nell'ultimo periodo, uhm, ti dico che i quasi tutte le mattine le inizio con, mhmm, vabbè io v sono un rapper, mi ascolto molto questo genere, ehm, nell'ultimo periodo mi sto ascoltando parecchio, uhm, album ma proprio tutti gli album, uhm, anche quelli vecchi del 2011 e ancora più vecchi di Meek Mill. Uhm, lui v ha tutte queste canzoni molto molto motivazionali che ti fanno entrare in quello stato. Cioè io io infatti vedo proprio che lo stato di flow molto connesso alla motivazione alla alla disciplina, all'autostima che poi cresce, quindi questo miscuglio di energie che alla fine mi a mi aiutano un po' a equilibrare la mente, a sì a tranquillizzarla, però a non spegnerla e addormentarla, ma a tenerla energica, no, però co i in modo controllato.
Okay. Okay, però fai una distinzione, mhmm, ad esempio, fai una distinzione tra la musica, che ascolti, magari quando vuoi che ti inspiri la musica, magari a fare altra musica che mi hai detto che fai musica, appunto, en e tra la musica che, appunto, semplicemente ti aiuta ad entrare in uno stato di flow. Sai, di solito le persone, mhmm, che, uhm, almeno quelle che conosco io, che entrano in questi stati qui di concentrazione, di flow, magari tendono ad ascoltare più musica senza versi. A te come capita? Cosa preferisci? I versi, hai anche musica, appunto, che ascolti senza versi che ti aiuta ad entrare in uno stato di concentrazione?
Sì. Mhmm, no. Diciamo che comunque tutti i generi che mi ascolto sono hanno il testo. Quindi per me è importante perché, non so, mhmm, le paro okay, la strumentale e la base che crea l'atmosfera comunque mi mi passa le emozioni, le vibrazioni, le energie, ma poi una persona che ci canta sopra e magari
Ah, ho capito. Mh-mh.
non so, uhm, fa uscire l'energia che ha dentro tramite flow, ritmi e parole, ma certe volte le parole non sono neanche così tanto importanti perché, chiaramente, mentre mi alleno o o faccio altre cose per caricarmi la mattina e ascolto Meek Mill
E magari mh -mh. Non ci fai neanche troppo caso alle parole, ogni tanto.
Sì, mhmm, ehm, no non non è che a ascolto attivamente, ascoltando parola per parola, però, però ad un certo punto, magari di certi momenti, che succedono a caso e questa è la cosa veramente che mi sembra magica, sento delle parole chiavi che che mi rimangono in testa, poi, e e quindi il mhmm, mi sembra molto affascinante questa cosa, perché da lì poi iniziano tante domande, pensieri, ispirazioni, spunti che poi mi aiutano
Certo, mh-mh. Eh, sì, il tuo modo magico di vivere la musica. Che bello che hai, comunque, trovato un tuo equilibrio a riguardo, mi mi fa davvero piacere ed emozionare, sentire, ehm, comunque da persone che amano la musica come ami tu, ehm, complimenti. Ma invece, quando vieni interrotto, ehm, per un motivo o per l'altro per un altro, ti è facile rientrare nello stato di flow, oppure ti perdi? Perché ad alcune persone capita che un'interruzione <chuckles> è tragica.
Ti ringrazio. Sì. Eh, dipende. Certe volte certe volte no, magari se sono proprio nello stato di flow al 100% non può succedere di tutto vicino a me che io non mi fermo, cioè rimango lì, nel nel mio mondo, nella mia bolla. Ehm, però se non sono veramente al 100% connesso con me stesso in quel momento, ehm, vengo interrotto, sì lì è è un casino perché si, mhmm, si può perdere tutto, tutta la concentrazione, tutta l'ispirazione di quel momento, esatto.
Beh certo, che è sacra. Sai com'è? Ehm, immagina che stai ascoltando una canzone su YouTube e ad un certo punto la pubblicità di YouTube ti interrompe. <chuckles> Eh, tragico. <chuckles>
<laughs> Sì, no ma a me è successo per e esatto. È tragico veramente tanto ma soprattutto ti dico a me è successo perché non ho YouTube Premium. <chuckles> È successo mettermi la sera sì, ehm, mi è successo magari la sera mentre mi sono messo a meditare, ehm, go con una meditazione guidata che mi ha portato proprio a rilassarmi, a tranquillizzarmi, a entrare magari i in un mondo molto più profondo e ad un certo punto parte, ehm, la pubblicità di de la esatto, bellissimo e lì e lì è un casino, proprio cioè. Mi mi spaventa anche mi mi mi rovina tutto tutta la concentrazione, tutto il mio stato d'animo di quel momento, proprio dell'essere presente.
Okay quindi ti capita spesso. <chuckles> La pubblicità del McDonald's. <chuckles> Eh, vero, im posso immaginare, anche a me capita, ehm, ed è ed è orribile come sensazione. Quindi meglio farsi forse YouTube Premium a 'sto punto. <chuckles>
Sì, no, ho scoperto che anche su Spotify ci sono meditazioni guidate, eccetera, quindi <laughs> ascolto lì. Ascolto lì.
Ah, bene, bene. Ma invece che consigli daresti a una persona che non non ha trovato il suo modo di entrare appunto in questo stato di flow ma che vorrebbe appunto.
Eh, prima di tutto capire, studiare un po' dal punto di vista scientifico come funziona perché, uhm, esatto, ehm, perché comunque ci sono parecchi scienziati comunque professionisti che hanno hanno fatto ricerche su questo argomento in modo profondo e in realtà hanno trovato veramente tante cose che funzionano. Poi ognuno
Teoretico. Parlavi prima di neuroscienza, parlavi.
Esatto, esatto. E infatti da lì uno, se comunque si va a interessare, capisce un po' come funziona, poi si trova da lì il suo metodo per entrare, perché chiaramente è sempre diverso. Ehm, se vuoi ho ho in mente un'esperienza infatti che, ehm
Vai, raccontami sì.
mhmm, me ne sono successe in realtà 2, 3 volte, parti molto partico sì, che ero in studio, no, proprio nel mentre creavo. Lì mi mi è successo il più spesso, magari mi ha marcato, ehm, più di tutti, ehm, una volta ti posso dire che ho fatto una canzone con un altro artista.
Particolari? Che ti ricordi mh-mh. Okay.
Ehm, ero era estate, quindi bellissimo, fuori caldo. Una sera d'estate tranquilla, io e questo mio amico c'eravamo visti in studio, solo noi 2 perché comunque gli altri non c'erano, ehm, abbiamo detto: "Dai andiamo in studio, ci beviamo qualcosa, stiamo tranquilli, chiacchieriamo, ascoltiamo un po' di musica". Però non non dovevamo lavorare. Ehm, o crea
Non era programmato ecco, un qualcosa di pratico. Mh-mh.
Sì. Sì, non era per niente programmato. E ad un certo punto ascoltando delle canzoni, mhmm, e parlando è è partito un beat su YouTube a caso e era un flow molto profondo, però di un genere tipo afro beat che trasmetteva molto
Okay, quindi un mix di due suoni, mhmm, atmosfere diverse.
Sì, esatto. Atmosfere diverse e c'era questa chitarra, quasi ipnotica, ehm, che diciamo era l'elemento principale. Era tipo un assolo un po' latino così, ehm, di di una chitarra, ehm. E quando è partita quella chitarra tipo ha descritto esattamente lo stato d'animo che c'era sia in me che in questo mio amico
Immagino. Mh-mh.
e quindi descriveva perfettamente quella serata. Ehm, ce ne siamo resi conto entrambi, perché ci siamo guardati, cioè, ci siamo fermati, guardati e lì avevamo capito entrambi che <chuckles> era
Vi siete interconnessi.
esatto, che quello era un beat, una base strumentale veramente da salvare e da provare a farci qualcosa sopra. Allora, per non per aprire un progetto e non dimer dimenticarci il nome del beat abbiamo aperto un progetto su FL Studio, abbiamo caricato il beat, e abbiamo detto: "Dai, registra un freestyle tu, dall'inizio alla fine del beat, e e e poi io". E allora, abbiamo fatto questo quindi un un take di freestyle, uno una volta per per uno e successivamente, quando abbiamo ascoltato i take che abbiamo registrato, registrati chiaramente in 4 minuti, e il beat durava 2 minuti, 2 minuti per volta, quindi abbiamo fatto tutto in 4 minuti, ehm, quando abbiamo riascoltato tutto ci siamo resi conto che la canzone era già lì, ritornello, strofe, bridge, intro, quindi era tut così a caso, l'unica
Mh-mh. Che bello! Cioè, <giggles> così a caso è successo. In quanto tempo? In 1 oretta?
Neanche. Cioè, m m mezz'ora ti dico, avevamo tutti i flow, tutte le linee melodiche, le top line già fatte, le abbiamo strutturate, solo che magari erano mischiate in questi due tape, ehm, take. Li abbiamo presi, li abbiamo messi in ordine e poi c'erano anche parecchie parole già scritte, cioè proprio fatte in freestyle che abbiamo completato in altri 20 minuti tipo, ehm, abbiamo finito la canzone. <chuckles> E poi, chiaramente, ehm, a noi noi eravamo veramente, mhmm, entusiasti de della situazione e, esatto. E allora abbiamo fatto sentire la canzone anche ad altri amici per vedere se non era solo una cosa nostra <chuckles> e nella nostra testa. Però ce l'hanno confermato, ehm, anche agli altri, mhmm, gli è piaciuta tanto e poi l'abbiamo fatta uscire.
Neanche. <snorts> Che bello, che bello! Eh, cioè, mi fa sempre piacere sentire comunque esperienze del genere in cui, mhmm, succede tutto così, quasi come se fosse destinato a succedere. Quindi ti ringrazio davvero di queste conoscenze che hai condiviso con me. E ti auguro il meglio anche nella tua carriera e in tutto.
Grazie mille per avermi ascoltato, è stato veramente un piacere anche per me, molto, molto profondo diciamo. Questo argomento, mi sta molto a cuore e ti auguro una buona serata.
Grazie mille, anche a te.